Şöyle, eee, kesinlikle var. Hatta devam ettiğim bir proje var. Eee, bu bu açıdan çok mutluyum. Başarılı sayıyorum kendimi burada. Eee, ben yurt dışında yaşıyorum, Balkanlar'da. Eee, burada, böyle, Türklerin çok olduğunu fark ettik. Fark ettik dediğim, aslında zaten bilinen bir şey ama, eee, genç nüfusun da fazla olduğunu
Nedir? Ne gibi? Doğru. Ha ha. Sonradan gelen Türkler mi?
Hem, eee, kendi buranın, eee, zamanında Osmanlı'dan kalma Türkler, aynı zamanda benim gibi Türkiye'den göç eden Türkler çok fazla ve genç nüfus da çok iyi durumda. Eee, şirkette çalıştığım bir Türk arkadaşım vardı, ne yapalım, ne edelim. Böyle, her yurt dışına çıkan Türk'ün bir hayalidir belki, bu bir Türk partisi yapalım diye.
Hı hı. Evet. Güzel. Anlıyorum. Hı hı.
Eee, burada bir Ezel konseri oldu, geçen, eee, birkaç ay önce.
Ezel, şu ııı, Ezel normalde nerede yaşıyor?
Hollanda'da yaşıyor normalde. Almanya, Hollanda, ikisinden biri olması lazım.
Hollanda'da yaşıyor ama çok sı bildiğim kadarıyla, çok seveni var ve rap müzik mi yapıyordu?
Tabii, evet. Evet, rap müzik yapıyor. Eee, yaşadığım yere geldi. İii, gelmeden önce de biz biletleri aldık, tabii ki. Sonra dedik ki, biz kendi partimizin reklamını yapalım, eee, bu etkinlikte. Çünkü gelenlerin her hepsi Türk olacak, neredeyse. Biz hemen, böyle, bir isim bulduk. Hıh
Evet. Güzel. Bir dakika, şimdi; Ezel'in konserine gidip, sahneye çıkıp kendi etkinliğinizin duyurusunu mu yaptınız onda?
Sahneye çıkmadık, orada, tuvaletlere falan broşür astık, girişlere. İşte, insanlara, böyle, küçük kartlar dağıttık. Eee, bö sadece ama etkinliğimizin ismi duyulsun diye, böyle, Instagram, eee, platformunun adresi, işte, arkada, böyle, karekod falan vardı. Öyle bir isim duyuralım dedik. Sonra bir tarih belirleyip, eee, bir mekânla anlaştık. Bu mekânla anlaşma süresi falan, tabii ki çok zorluydu. Eee, evet, DJ falan bulmamız gerekiyordu. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Baktık, DJ'ler de çok masraflı. Hemen kendime bir set aldım. Hıh
Hah, tamam. Süper. I hı. Ya süper. Hı hı. Olabilir, tabii. Anladım. Burada tam bir şunu soracağım. Şimdi Ezel'e gelen Ezel demiştin, değil mi?
Evet.
Ezel'in konserine gelen kitleye siz duyuru yapıyorsunuz, broşürler, kartlar falan. Hiç düşündün mü, o kadar insan gelirse bizim etkinliğimize diye?
Hı hı. Hı hı.